Tamam anladım. Mes sen yani, eee, ilk yapmaya başladığında bu işe mesela, şu an hani belki izin alabiliyorsun diyelim ama belki o za o dönem belki başka bir işte çalışıyordun ya da hani bu kadar i fazla izin alamıyordun aynı işte olsa. O o şeyi nasıl yapıyordun mesela? O, eee, b hobine ne kadar mesela işte hafta sonları mı gidiyordun sadece ya da ne bileyim bir yere kaçıp o o orada çalışıp akşam mı geziyordun? Nasıl yapıyordun mesela?
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen öyle. Yani ben yurt dışına taşınmadan önce Türkiye'de bir, iii, 8 aylık çalışma sürem oldu. Orada mesela çok yoğundum ve, eee, iş hayatı dışında bir hayatım çok yoktu. Iıı, üzücü biş üzücü bir şey ama ben gülerek anlatıyorum. Yani, eee, çünkü şöyle, ııı, çok yoğundum. Akşamları da çalışıyordum aslında ve, eee, trafiği biliyorsun zaten Türkiye'de, ııı, sürekli bir geç kalma, işte yolda vakit geçirme. Dediğin gibi sadece hafta sonları arkadaşlarla böyle kamp yapmaya gitmeye çalışıyordum yani.
Güzel. Tamam. Heh. Hı hı. E tabii. Hı. Güzel. Anladım.
Evet.
Peki şu an mesela, eee, ııı, nasıl yapıyorsun? Iıı, yani, ııı, işte %50-50 mi yoksa hani %60-40 mı? N n nasıl hani? Hangisi daha ağır basıyor mesela hayatında şu an?
Hı hı. Ya şu anda önceliklerim tabii ki değişti. Ya geçmişte ben çok seyahat ediyordum. Yani, iii, sürekli bir yerlerdeydim yani. Annem falan şey diyordu, "Ya artık gel bizimle birlikte biraz vakit geçir." O kadar gezerdim yani. Evet, çok fazla geziyordum. Sonra tabii ki iş hayatına girince şartlar değişti. Dediğim gibi Türkiye'deki bir iş serüvenim oldu. Oradan biraz ders çıkardım. Dedim ki, "benim daha çok gezmem lazım." İşte yurt dışına taşındıktan sonra, eee, işim de esnek olduğu için, eee, böyle sürekli izinlerimi birleştirebiliyorum. Çünkü ben hafta sonları falan da çalışıyorum. Böyle işte, eee, hafta so fazladan çalışıp işte 6 gün çalışıyorum. Eee, 1 gün izin izin alıyorum. 6 gün daha çalışıyorum. Sonra mesela 5-6 günü birleştiriyorum orada.
Hı. Güzel. A, o kadar. Tamam. Hı hı. Hı güzel. Hı. Ha anladım öyle bir, eee, şey yani. Reçete bulmuşsun. Güzel, harika. Anladım.
Aynen. Bu şekilde evet. Aynen, Avrupa'yı geziyorum daha çok.
Hı anladım yani, aaa, aaa, Avrupa'da yaşıyorsun herhâlde. Yani daha iyi belki, eee, iii, seyahat etmek daha kolay olabiliyor hani belki. Sınır yok. İşte ne bileyim havalimanına daha erken, daha geç gidebiliyorsun. İşte 1 saat önceden tık hemen biniyorsun falan. Anladım. Güzel aslında. Peki böyle, eee, en son, eee, böyle hiç ç çakıştığı zaman oldu mu mesela? Yani işte geziyorsun, hafta içi geziyorsun mesela diyelim. O anda da hani mesain aslında var. Eee, çok, eee, m fazla bir şey beklemiyorsun ama böyle acil heme hemen toplantıya girmemiz, ne bileyim işte iş yerinde böyle büyük bir kriz, eee, olduğu hiç oldu mu mesela?
Evet. Aynen öyle. <chuckles> Evet. Tabii, tabii, tabii 1 saat önceden. Aynen. Hı hı. Hı hı.